Personally okey ang walang deadline. Pero kasi parang hindi mo, um, gagawing seryoso yung isang bagay kunyari parang puchu-puchu kumbaga, yung hindi mo siya ite-take as seryo seryoso kasi kapag walang deadline siyempre iisipin mo na, ah, maya ko nalang gagawin iyan kasi wala namang, um, deadline na sinusunod pero maganda yung magkaroon talaga ng deadline kasi, at least nakatatak sa isip mo na kailangan mong matapos yung mga bagay-bagay na ito sa ganitong oras. Tapos talagang mag-a-allot ka ng time para dun so much mas magiging better yung ano mo talaga, yung araw mo kumbaga kasi nga, ano, naka ano na siya naka-align na kung ano yung mga gagawin mo, hindi yung parang, um, gagawin mo lang siya kapag gusto mo which is hindi siya okey minsan kasi parang na-a-ano dun yung ano eh, yung tawag dito? Yung pag po-procrastinate, oo so hindi siya maganda kaya much maganda para sa akin na may deadline kahit minsan talagang nakaka-pressure kasi kailangan mo ng tapusin pero magkakaroon ka ng ano sa sarili, parang, magiging, um, anong tawag dun, parang mas magiging ano ka, um, tawag dun? Basta ganun. <laughs>
Mm. Oh, tot totoo iyan. Ah Mm. Mm. O procrastination oh lalong mga Pinoy 'di ba? Mm. Mm. <laughs> You mean parang, um oo tama, oo responsible oo nga naman. Pero ikaw din ba yung parang, ah, kahit may deadline eh parang, ginagawa mo siya kapag malapit na yung deadline?
Responsible I mean, oo. Mm, <laughs> totoo minsan may mga ganung ano ako sitwasyon ako na minsan kasi totoo nakakatamad kaya gumawa ng mga schoolwork ganun. So may mga times na ewan ko sa akin mas gumagana yung utak ko siguro dahil ano na, <snorts> may iniisip ko ng sobrang lapit na or talagang, deadline ng ganyan ayun mas gumagana yung utak. Pero, hindi nagiging okey yung outcome minsan kasi nga, hindi mo masyadong, ah, napag-aralan o di kaya hindi mo masyadong napag-isipan yung mga bagay-bagay so para sa akin much better pa rin talaga na wag wag ganun. <laughs> Oo.
Mm. Pa-end na? Mhm. Totoo nga naman. Mm. Hmm, yun lang. Oo. Mm, and sa tingin mo ba nag-mature ka na sa paraan nung pagdedesisyon mo ngayon sa ilalim ng time pressure kung ikukumpara mo sa sarili mo noon?